Sağlıklı beslenmeyi günlük hayatına nasıl entegre ediyorsun? Biraz bahseder misin?
I hı, tabii ki de, eee, aslında son zamanlarda benim hobim diyebilirim sağlıklı beslenme ama, eee, biraz detaya ineceğim. Eee
Hı hı. Evet, neler yapıyorsun?
Yani, b bunu bu cevaptan önce s geçmişimden bahsetmek istiyorum. Eee, ben çocukluğumda inanılmaz derecede şeker iii, şeker tüketen bir insandım.
Hı hı.
Eee, gençliğimde de aynı şekilde, eee, sağlığıma dikkat etmeyen, abur cubur yiyen, böyle, eee çok kötü beslenen biriydim aslında.
Hıı, anladım.
Eee, sonrasında tabii, bu belli bir kiloya gelince, eee, ve, eee, sosyal medyanın da çok etkisi vardı bunun aslında. Herkes spor yapıyor, spora gidiyor, eee, fit şekilde fotoğraflar paylaşıyorlar. Di bu beni etkiledi ve kendime bir hedef koydum.
Hı hı. Peki, yani, hani, bu fotoğraf paylaşma dediğin, eee, işte, çocukluğundaki beslenme şekli, sende bir değişimi kıran, hani, sadece bu insanlar mı yoksa, hani, sağlıkla ilgili yaşadığın problemler oldu mu, bir kırılma noktası oldu mu?
Ya Kırılma noktası şu şekilde oldu, ııı, genetik bir rahatsızlığım vardı, aileden gelen. Eee, bu rahatsızlığım d sonucunda operasyon geçirdim. Operasyondan sonra doktor da bana, ııı, birkaç tavsiyede bulundu. Kesinlikle sağlığına dikkat etmen gerekiyor, eee, belli başlı yiyeceklerden uzak durman gerekiyor, ııı, ve gerçekten, hani, iii, kilon olduğun kilodan aşağı düşmen gerekiyor diye.
Evet. Anladım.
Ben de tabii ki de doktorun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, eee, bütün diyetimi değiştirdim.
Evet. Peki, eee, yani, bu sana iyi geldi mi? Ne hissettin?
Ter Ya
Mesela istediğin sonucu aldın mı? Bir hedef mi koymuştun? Hedefe mi yaklaştın? Hani, nasıl oldu bu süreç?
Iıı, şöyle anlatabilirim bu süreci. Spora başladım.
Hı hı.
Diyetimi değiştirdim, spora başladım. Belli bir hedefim vardı. Ya ina inanır mısın, ilk 3 ay çok zor geçti.
Hımm, çok güzel. Anladım. Peki, bu spora başladığın dönemde, böyle, bir profesyonel destek mi aldın yoksa se kendi başına mı yapmaya çalıştın? Acaba o sebeple mi zorlandın? Bu zorlandığın yerler nerelerdi?
Aslında zorlandığım yer sadece alışkanlıklarım. Yeme alışkanlığım ve, ııı, yeme alışkanlığım. Evet, evet, ve günlük rutin alışkanlıklarım. İşte, bunları hayatıma adapte edebilmek için, yani normalde 21 günde, 3 haftada ı falan insanların şeyi değişebiliyormuş, alışkanlıkları değişebiliyormuş ama benimki bayağı uzun sürdü. <chuckles> Şimdi vazgeçemediğim yemekler vardı hayatımda. Hani, Türk mutfağı da o kadar geniş ki.
Hıı, anladım. Zor olsa gerek. Tabii. Hı hı. Anladım. O seni zorladı. E, tabii alışkanlıklar, hani, eee, aile belki, hani, insanların diyet algısı, hani, "Ye, bu küçücükten bir şey olmaz." gibi şeyler. Eee, onlar seni etkiliyor muydu?
Etkiliyordu gerçekten. Hani, dışarıda artık, yani, eee, yiyemediğim, ya ye yemekten vazgeçtiğim yiyeceklerin kokusu burnuma, böyle, geliyordu. Yani, olmasa bile hayal edip o b kokuyu tekrardan bı zihnimde canlandırıp iyice, böyle, krizlere giriyordum. Çok fazla olmamak şart.
Hıı. Peki, eee, hani, daha net anlamak açısından, eee, şunu da merak ediyorum. Eee, işte, bu yaş da çok önemli, hani, bu tarz değişimlerde, vücut değişimleri, metabolizma hızı gibi gibi. Eee, işte, bu kaç yaşında mesela, böyle, bir dönüşüm, eee, planı yaptın ve sonrasında hedefin neydi ve, hani, ne kadar yol aldın?
Evet. COVID'den sonra yaptım değişim planını çünkü COVID'de de çok kötü beslendiğimi düşünüyorum. Eee, bir de hareket edemediğim için, yani, yüksek miktarda kalori alıp, minimum, eee, a çok az seviyede kalori harcayıp o, ııı, yağlanmaya, bel bölgesinde yağlanmaya, gö yani, kilo almaya ve, ııı, e esnekliğimi kaybetmeye sebep oldu.
Hı hı. Tabii. Hıı. Çok kilo aldın yani, aldığını hissediyordun.
Tabii, COVID'de 15 kilo aldım.
Hı hı. Sonrasında peki, nasıl bir düzendi? Ne kadar sürede, ne kadar kilo verdin? Mesela şu an hedeflediğin yerde misin?
Ya Şu an hedeflediğim yerdeyim.
A, çok güzel.
Evet, eee, yani, bunu da şu şekilde programladım. O 3 ay, COVID'den sonraki 3 ay, her şey açısından zor oldu aslında. Spor, sağlık, diyet, sosyal çevre, aklına gelebilecek her şey, eee, her açıdan, eee, çok k kö köt yani, hem zorlu geçti ama sonucundaki e aldığım çabalarımın sonucunda aldığım, eee, sonuç beni çok mutlu etti. Yani, ş
Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Yani emeklerime değdi dediğin noktaya ulaştın mı?
Tabii ki de, tabii ki de şu anki
Ay, çok güzel, harika.
Şu anki mesela sağlıklı beslenme planımdan, eee, sana örnekler verebilirim. Kalori hesabı yapıyorum.
Lütfen. Hı hı.
Eee, sabah kalktığımda yum haşlanmış yumurtayla başlıyorum, 3 tane haşlanmış yumurta, yanına tabii ki de domates, peynir, salatalık. Yani, hay ııı, mutfağımdan şekeri kestim, evime şeker sokmuyorum. Herhangi bir tatlı yemiyorum, tatlıyı kestim, şekeri kestim. Eee, olabildiğince, eee, beyaz undan uzak durmaya çalışıyorum. Daha sağlık daha sağlıklı unlara yöneliyorum, pirinç unu, eee, ka esmer unlar.
Evet. Hıı. Hıı. Anladım. Hı hı. E, çok güzel. Yani, bayağı aslında, eee, bunlar, eee, çok köklü de değişiklikler. Çünkü, hani, kültürüne baktığında, doğup büyüdüğün yerin mutfağında, belki, hani, çok fazla kullanımı olmayan, eee, yeni bir bakış açısıyla yeni bir hayat tarzı oluşturmak gibi bir deneyim diyebilir misin?
Evet, evet. Diyebilirim, eee, diyebilirim hatta o kadar klasikleşti ki artık benim öğünlerim, eee, arkadaşlarımı arkadaşlarım yemeğe davet ederken <scoffs> beni benim için ayrı öğün yapıyorlar.
Hı hı. Hımm. Anladım. Eee
Yani, böyle, hani, topluca buluşacağımız zamanlar arkadaşlarımız.
O zaman kendini kötü hissettiğin bir ortamda da çok bulunmuyordun, yani, daha çok sana anlayışlı olan, seni destekleyen bir gruplaydın, eee, sanırım. Eee Hı hı.
Evet. Ya, şu şekilde tepki gösteriyordum aslında, yani, ben diyetimin dışına çıkmak istemiyorum, teşekkür ederim, su varsa su alayım.
Hımm. Anladım, yani, aslında orada bir kararlılık se sergiliyorsun. Peki, dönem dönem motivasyonunu kaybettiğin, sağlıklı beslenmeyle ilgili, hani, bunu günlük hayatına yerleştirme sürecinde, eee, motivasyon çok önemli olsa gerek. Bunu kaybettiğin dönemlerde, eee, ne hızla geri dönüyordun eski hâline? Eee, neler yaşıyordun bu süreçte? Biraz ondan da bahsedebilir misin?
Evet, evet, evet. Tabii ki de bahsedebilirim. E, tabii ki, eee, her Bu konuda popüler bir şey var aslında. Eğer diyet yapıyorsan, kendine bir gün izin vermelisin, diye. Ben de bunu uyguluyorum. Eee
Hı hı. Hımm. Anladım. Bu kaçamak günü gibi olan, hani, istediğini yiyebileceğin, hı hı.
Kaçamak günü. Evet, evet, tam olarak odur. Iıı, o günde de, yani, hiç kalori hesabı yapmıyorum, yağlı mı, yağsız mı di demiyorum, sadece şekerden uzak duruyorum çünkü şekerin vücuduma etkisi çok kötüydü. Eee, onun harici, ııı, motivasyonumu diri tutmaya çalışıyor zaten. Ya, bu günlerde, kapı, yani ııı haftada 1 gün uyguladığım gün de benim motivasyonumu diri tutuyor, mesela.
Hımm. Anladım. Evet. Hı hı. Aslında çok iyi, yani şu anlamda iyi. Kendini de tanımak, vücudunu da tanımak anlamında, sana neyin iyi, neyin kötü geldiğini, hani, bildiğin bir noktada olduğundan bahsettin. E, şunu da sormak isterim, günümüzde sosyal medya, şimdi, çok, ııı, teknolojiyle beraber herkesin hayatında ve etkileşim, eee, gücü de çok yüksek. Eee, dönem dönem sosyal medyadan faydalandın mı ya da olumlu, olumsuz olarak seni etkilediği süreçler oldu mu?
Hı hı. Evet. I hı. Sosyal medyayı, ııı, çok sağlıklı bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Eskiden sosyal medyada, eee, hani, komik, ııı, videolar, komik hikâyeler, komik gönderiler, böyle, hani, çok, böyle, eee, abartır i insanların satışını arttırması için, böyle, inanılmaz derecede abartılmış servisler, hani, yemek servisleri falan. Bunları bunlardan etkileniyordum. Hatta denediklerim de olmuştu, hani, gidip yerine ben de yiyeceğim, ben de deneyeceğim falan demişliğim olmuştu.
Hı hı. Evet. Hah. Ticaretin de yapıldığı. Evet. Ha, anladım.
Ama şu an daha böyle bilinçli, bilimsel makalelerle, eee, desteklenmiş, eee, kendini bilen içerik üreticilerini takip ediyorum. Olabildiğince, ııı, olabildiğince onlardan etkilenmeye çalışıyorum. Eee, beğenmediğim bir gönderi olunca, bunu beğenmedim diye işaretliyorum bu gibi gönderileri bana gösterme, diyorum.
Hımm. Çok güzel. Anladım. Peki bu noktada, eee, hani, bununla ilgili, eee, aslında farkındalığını da yükselttiğinden bahsediyorsun ama olumsuz tarafından bakınca mesela zorlu bir süreç. Çünkü motivasyonunu dönem dönem kaybedebileceğin, eee, hani, çok uğraşmana rağmen bir süre kilo vermenin durduğu süreçler yaşamış olabilirsin. E, bu noktada orada sürekli bir başarı hikâyeleri görmek, eee, ya da, işte, hiç bazen inandırıcı da olmayan şeylere insanların bir anda inandığı psikolojilere girmesi, eee, bu tarz şeyler yaşadın mı olumsuz tarafından baktığında? Seni etkilediği oldu mu?
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Yan sosyal medya çok etkilemedi de, eee, dediğim gibi bu yola bu yolda aslında benim motivasyonumu en çok, ııı, verenler yakın çevrem. Çünkü, eee, yakın çevrem yakın çevreme operasyondan sonra, eee, bu durumu iyice anlattım. Onlar da tabii, eee, her gittiğimde, eee, benim kararlılığımı gördüğü için bunda ya saygı duydular ve benim gerçekten motivasyon kaynağım yakın çevrem, eee, ve kız arkadaşım ol Ailem aksine <chuckles> demo demoralize ediyordu beni. Her gittiğimde ailemin yanına bana <chuckles>
Çok güzel. Hı hı. Peki, neydi sebebi? Hani, operasyon dedin, hani, bu sebeple mi? Ailenin bakış açısı mı farklıydı? Hani, neydi ailenle ilgili?
Ya, ail Ailemin aslında bakış açısı şu şekilde, aç kalma, buh bununla mı doyacaksın, bu mu seni besleyecek? Ama, yani, sonuçta, ııı, araştırıyorum ve vitamin değerleri, kalori değerlerine göre besleniyorum. Çünkü bel belli başlı bir hedefim vardı. Bu hedefim doğrultusunda, yani, ailemin benim önüme koyduğu y yani, bir Türk mutfağı o kadar güzel, o kadar geniş ve o kadar doyurucu ki.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Çok doğru. Hı hı.
Yani, her anne her annenin ka Evet, evet her annenin kafasında da şu vardır, "doy, al daha çok ye, daha çok ye, aç kalma" dışarı çıkacağım Evet, evet, anne psikolojisi anne sürekli beslemek için, hani, uğraşıyor falan. Bir bir, işte, bu durumda ailemle ç çatıştığım noktalar oluyordu. Onun harici çok ciddi bir, eee, sorun yaşamadım.
Çok mu cezbedici yani? Hımm. Anladım. O da bir anne psikolojisi diyorsun. Evet. Hımm. Anladım. Eee, hani, dönem dönem kendini kıyasladığın, çok da, hani, sosyal medyanın bu kötü anlamda etkilendiğin olmadı. Peki, emm, oradaki mesela çok öne çıkan, eee, hani, gündemdekiler şeklinde mesela insanların detoks uygulamaları, şok diyetler, eee, sporda yapılan yanlışlar. Mesela hiç, eee, bunlardan etkilendiğin oldu mu? Hani, oradan görüp uyguladığın bir diyet ya da oradan bulduğun biriyle çalışmak. Eee. Hı hı.
Yok, yok, hayır. Evet. Hayır. Açıkçası hayır. Eee, etkilenmedim. Çünkü herkes bir şey deniyor. Ama ben benim, yani, eee, benim ş öğrendiğim tek bir şey varsa, yani, kesinlikle bu, ııı, öğrendiğimin arkasında dururum. Eğer disiplin yoksa yaptığın hiçbir şeyin arkasında, y yaptığın diyetin arkasında bir disiplin yoksa, yaptığın sporun, egzersizin arkasında bir disiplin yoksa, yani, zaten başarılı olamazsın. Kesinlikle işe yaramıyor. Yani, disiplinimi bozmadığım sürece, yani, en kötü, en kötü programını bile uygulasam, hani, bir sonuç elde ediyorum. İ o yüzden sosyal medyadaki insanların paylaştığı şok diyetler, paylaştığı programlar beni etkilemedi. Daha çok benim, be biraz önce de söyledim, sosyal medya içerik üreticilerinde bilimsel makalelerle hazırlanmış olan program, eee, şeyler, eee, içerikler beni etkiliyor. Örnek verecek olabilirsem bundan mesela Türkiye'de, eee, Ramazan ayındaki oruç.
Evet. Hımm. İşe yaramıyor diyorsun. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Doğru.
Bı yani, bu bu bilimsel olarak da artık desteklenmiş bir şey, aralıklı oruç diye geçiyor. Yani akşam yiyorsun, bir de gece kalkıp yiyorsun, belli bir saat aralığında, 8 saat aralığında yiyebileceğin bütün yemeği yiyorsun ve kendini aç bırakıyorsun 16 saat kadar.
Hıı. Evet. Hı hı. Peki Hımm. Peki, herkes için uygun mu sence böyle bir şey?
Dı yani, eğer ki, eee, fizikse yani, bir rahatsızlığı olan biri varsa doktor tavsi yani, doktor takibiyle uygun olabilir. Yani sonuç itibariyle t kişiden kişiye göre rahatsızlıklar
Hı hı. Sen peki, uyguluyor musun bunu? Hani, aralıklı oruç, eee, d deneyimledin mi? Eee, hani, gördün mü faydasını?
Evet, evet. Aralıklı orucun faydasını gördüm. Eee, enerjimi geri kazandım. Iıı, şeyim düzeldi, eee, uyku düzenim düzeldi. Eee, sonrasında odak odak gerçekten odak odağımı kaybediyormuşum ben şekerle beslenince. Çünkü
Hımm. Çok güzel. Hı hı. Hıı, anladım.
o şekerin salgılamış olduğu yapay bir mutluluk hormonu var. <chuckles> O zaten çok yorucuydu.
Hı hı. Ha, anladım. Aslında burada ciddi bir farkındalıktan da bahsediyorsun, yani, bilişsel olarak, eee, günden güne artan, hani, senin serüveninde, senin yolculuğunda, eee, böyle, bir farkındalıktan da bahsediyorsun. E, tabii bu noktada destek aldığın kişiler de çok önemli. Yani, hani, eee, gerçekten zorlu bir yolculuk bir taraftan. Eee, hani, kız arkadaşından bahsettin, hani, sana çok destek olduğundan, değil mi? Eee, ya bu noktada mesela eğer o olmasaydı yanında, eee, nasıl olurdu? Yani, bunun çünkü psikolojik olarak, eee, yükü de ağır olsa gerek. Yani, zaman zaman, eee, motivasyonu kaybetmek, yeniden toplamak, çok cazibeli yemeklerin, eee, olduğu bir hayatın olması...
Evet. Hı hı. I hı. Evet. <chuckles> Yani, kız arkadaşım sadece şu şekilde destek oldu, karışmadı mutfakta bana hiçbir şekilde.
Ha, çok güzel. Hı hı, sana bıraktı, yani, senin hazırladığın. Senin diyetine Hı hı.
Yani Evet, evet. Yani, o olmasa bile ben yine aynı şekilde devam edecektim. Eee, yani, çünkü şeyde, iii, be programlanıyor kendimi programlıyorum, "Ben bunu yapacağım." diyorum. Onu bitirene kadar da başından kalkmıyorum. Hiper odak sağlıyorum o yaptığım şeye ve bunu alışkanlık hâline getirdiğim için de çok mutluyum. Şu an mesela alışkanlık hâline geldi. Kız arkadaşım da benle birlikte spora başladı, benle birlik benle birlikte diyete başladı, farklı bir diyet uyguladı. Ben farklı bir diyet uyguladım, birbirimize karışmadık, ikimiz de güzel sonuçlar aldık.
Evet. Evet. Hımm. Çok güzel. Hı hı. Harika, aslında burada, eee, belki onun hayatına da dokunman, hani, ona da bir faydası olması, senin bu farkındalığının, bilinçli hâlinin, belki bu süreç de bir eğitim süreci gibi de, hani, neyin işe yaradığını görmek, bilimsel araştırmaları takip etmek, belki o noktada da onun çok işine yaramıştır, olabilir mi?
Evet, evet. Yani, işine yaradığı zaten fiziksel olarak da psikolojik olarak da görünebiliyor gözle görünebiliyor. Ya burada, eee, en başta birbirimizle konuşurken zaten hem motive ediyoruz hem de birbirimizi disipline ediyoruz. Birbirimize sadece, hani, "Yapmamız gerekiyor, bunu yapmamız gerekiyor. V vücudumuza sağlıklı bir şekilde bakmamız gerekiyor." diye.
Hı hı. Evet. Çok doğru, gerçekten çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum tüm paylaşımların için.
Ben de teşekkür ederim tecrübelerimi dinlediğin için.
Eee, görüşmek üzere.
Görüşürüz.